ค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ คือคุณ มองว่า
คือเราเนี่ยมองว่า อืม เรา มันจะไม่แย่แบบนี้ไปตลอดหรอก คือบนโลกเนี้ยมีประชากรตั้ง 8,000,000 ส รอ 8,000 กว่าล้านคนอะค่ะ แล้วมันต้องมีสักคนแหละ ที่ ที่จะเป็นคนที่ใช่จริง ๆ อะ แต่ตอนเนี้ยมัน เรายังเสียใจกับคนนี้อยู่ เราก็ต้อง ต้องปล่อยให้ตัวเองอะ ยอมรับกับความรู้สึกตัวเองค่ะ
อืม อา อ๋อ ใช่เลย อือฮึ อา ใช่เลย เออ อันนี้แหละที่แบบ ที่คุณพูด คือใช่เลยครับ เนี่ยคือความเข้มแข็งจริง ๆ อะเนาะ ก็คือความเข้มแข็งไม่ใช่แบบว่า ต้องห้ามร้องไห้ หรือแสดงความรู้สึก แต่ความเข้มแข็งคือ แบบกล้าที่จะ เอ่อ มองโลกในความเป็นจริงเนาะ แล้วก็กล้าที่จะคาด หวัง ว่า ชีวิตมันจะดีขึ้นมากกว่านี้ แล้วอย่างงี้ถ้าสั้น ๆ น่ะครับ ฝากให้คนที่แบบอาจจะเพิ่งอกหักมา อยากให้เขามีแนวคิดยังไงกับเรื่องความรักบ้างอะครับ?
ถูกต้องเลยค่ะ ใช่ ก็คิดว่า ให้เริ่มจากยอมรับตัวเองก่อนค่ะว่า ตอนเนี้ยเราเป็นยังไงบ้าง เรามีอารมณ์ยังไง ความรู้สึกยังไง แล้วก็ค่อย ๆ แบบเวิร์กไปกับมัน ค่อย ๆ แบบว่าเยียวยาตัวเอง แล้ว เพราะว่าเรามีแค่ตัวเราเองเนาะ ที่อยู่ข้าง ๆ เราค่ะ
อืม อ๋อ อืม อา โอเคเลยอะ เพราะจริง ๆ ก็ต้องรักตัวเองให้มากที่สุดเนาะ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับ ที่มาแชร์เรื่องราวที่ค่อนข้างส่วนตัวเลย แล้วก็ขอแสดงความ เสียใจ ด้วย แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วย นะครับ ยังไงนี้ขอบคุณมากเลยครับ
ค่ะ ค่ะ ดีค่ะ

อืม โอ้ แต่ก็ จริงนะที่คุณพูดก็จริงเลย แล้ว เอ่อ ใน ในส่วนของเราอะเนาะ บางทีที่บอกว่า เราเลือกที่จะปลดปล่อยความเศร้า แสดงความเศร้าออกมาได้ อันเนี้ย แสดงว่า เราก็ต้องมีการเลือกใช่ไหมครับว่า แบบ "อะ ฉันจะอยู่ในห้องส่วนตัวนะ แล้วฉันค่อยปลดปล่อย" หรือว่าของคุณเนี่ย ก็คือ แบบอยู่ร้านอาหารแล้วแบบ โอ้โฮ เพลงนี้ร้อง ลอยมา แบบ ขอน้ำตาไหลนิดหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยได้ไหม? หรือว่าจริง ๆ คุณก็เลือกสถานที่ด้วย
อืม ค่ะ <chuckles> คือ เรา เนี่ย เจย จะยิ่ เศร้าแค่ตอนอยู่คนเดียว แต่ถ้ามีสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยค่ะ เราเหมือนจะไม่ไปคิดถึงเลย เราก็จะแบบพยายามโฟกัสกับคนที่อยู่ตรงหน้าเรามากที่สุด อย่างตอนเนี้ย อะ เราไปกินข้าวกับเพื่อนเราจะไม่คุยเรื่องที่เศร้าหรือว่าเสียใจอะไรให้เพื่อนฟัง คือว่าเราก็จะบอกเพื่อนนะว่า "เออ ช่วงนี้เสียใจอะ เมื่อคืนก็ร้องไห้" แต่ว่าตอนที่อยู่กับเขาเราจะไม่ร้องไห้ให้เขาเห็น อะไรเงี้ยค่ะ
อ๋อ อืม อืม อะฮะ อ๋อ อืม